¿Qué onda?, oye, pues me gustaría poder, este, externarte a unas, digamos situaciones, sentimientos que se me han generado en estos últimos meses, s este, y digamos que, ah, desafortunadamente o afortunadamente como como se pueda como ver, eh, eh, eh, conseguí un trabajo, ¿no?, este trabajo pues, debo admitir que no va en nada en relación a lo que yo estudié en la escuela, este, tiene muy poco que ver con procesos que yo conozca con, digamos, este experiencias que yo, digamos, esperaba terminando una vez la escuela. Entonces, si bien en un principio entré pensando: "Pues necesito el dinero, quizás esto me ayude como a refocalizar mis energías", lo que pienso un poquito de del esfuerzo, este, ha sido como una total falla, porque este trabajo es como terriblemente monótono, terriblemente pesado en el aspecto físico, y siento que realmente no voy a durar el tiempo suficiente para lograr algo dentro de esta empresa, así que, pues, no sé si, tengas, este, alguna historia parecida, algún consejo que me puedas como compartir porque la veo un poquito difícil en este instante.
Sí, el hecho de estar desmotivado por un ah, por alguna situación nueva y que no nos llena al 100%, que quizá no nos motive totalmente, siempre es algo muy complicado, pero cuéntame, ¿desde hace cuánto te sientes menos motivado?
Digamos que, cuando entré a esta empresa, nos explicaron como que había como ciertos parámetros para percibir un mejor sueldo, para percibir como una mejor posición dentro de la misma y, pues, yo pensé: “Pues, ah, no no se ve tan difícil, tengo como o siento que tengo las capacidades físicas y mentales como para poder lograr estos objetivos”. Y y, pues, fue como un principio liviano, ¿no?, donde, pues, iba las primeras semanas, cumplía, este, mi mi horario de trabajo, este, como era nuevo, pues, a veces me perdonaban como ciertos errores, que no fuera como tan rápido como los demás, pero, pues, me iba me iba adaptando, según yo, ¿no? El pequeño gran cambio surgió cuando llegó un compañero que había estado como ausente. Y este compañero tenía un puesto que les se les llama multiplicadores. Su labor de estos compañeros es como de ver qué tan bien andas en tus procesos, ¿no?, de ver, este, si has como hecho el objetivo diario, si no te estás, este, perdiendo el tiempo en la otra actividad, y, pues, digamos que son como mini-miniasesores, ¿no? Entonces yo en una de estas, digamos, asesorías que te dan a medio turno, le iba como preguntando: "Oye, ¿y tú cómo lo hiciste para llegar a a a este puesto, no? Porque, pues, trabajas menos y es muy posible que percibas un poquito más de dinero" y me dice: “No, pues, este, sí te explicaron, ¿no?, que cada 3 meses puedes subir de puesto después de un examen”. Dije: “Sí, más o menos me dijeron" dije: "Pero no me explicaron como mucho más fuera de de eso, ¿no? O sea, que realmente tengo que hacer yo para conseguir ese ese examen", y me dije: "No" me dice: "No, pues, para empezar, no tienes que tener absolutamente ninguna falta en 3 meses". Y y después de eso, cada que tengas como tu turno, tienes que demostrar que has hecho, por lo menos, un esfuerzo del 150% en el 80% de tu turno. Y fue como de: “¿Qué?” <chuckles> Y ahí fue cuando me desmotivé, porque dije: “No, pues, o sea, es claramente, se puede, ¿no?, porque hay banda que está subiendo. Pero no sé si yo tengo o quiero tener el compromiso necesario para lograr esos objetivos”. Entonces, en ese momento dije: “No no lo voy a lograr, porque va a haber días donde no voy a estar tan motivado, va a haber días que, quizás, me canso un poquito más, o que tal que un día me enfermo, este, ahí mismo, y eso hace a que vaya quizás 4 veces al baño y eso ya bajó la productividad”. Y entonces, siento que, realmente, eso hizo que no quisiera, realmente, ver un futuro dentro de ahí. Y entonces, empecé como a ver el trabajo más como una carga, que como un algo que me pudiera servir en el futuro.
¡Guau! Por supuesto, o sea, la manera en que, o sea, es es es mucho el el el este famoso llamado, micromanagement, me parece que es demasiado. Siento que es demasiado, como para para que tú puedas, eh, sentirte o empeñarte, o como dicen por ahí, ¿no?, ponerte la camiseta. Me parece que es algo frustrante el hecho de que de que tengas que cumplir, digamos, esos re que te condicionen tanto, ¿no?, que te condicionen tanto el hecho de de de poder tener un ascenso o una oportunidad a un mejor puesto. Pero cuéntame, em, respecto a esto, eh, ¿este este trabajo era algo que que que realmente buscabas? ¿Un trabajo que que te apasiona? ¿Crees que puedas tener, em, mejores oportunidades en algún otro rubro o a lo mejor en el mismo rubro, pero en alguna otra empresa que, pues, que no trabaje así o, digamos, o o otro lado que tenga otro modelo de trabajo?
Pues, fíjate que entré ahí porque realmente, eh, estaba como en un momento un poquito difícil, donde me quedé como sin un cierto estímulo que podía como conseguir en la escuela, a raíz de como ciertos problemas que hubo, entonces, me sentí como desprotegido, ¿no?, no tenía no tenía dinero, no tenía seguro, no tenía nada, y dije: "Oye, este, ocupo trabajar en lo que sea", y entonces, pues, me agarró como una ansiedad, y empecé a mandar currículums, así a a donde pudiera, a donde viera como algún aviso, y pues, aquí contratan mucha gente todo el tiempo, y pues, me dije a mí mismo: "Pues voy a entrar, este, quizás por el momento me va a ayudar como a alivianarme un poquito en el sentido económico, y eso haga que me sienta un poquito más, cómodo con la situación actual", y esa fue como mi principal motivación, ¿no?, no no no pasar como el hambre o poder pa pagar mis servicios mis servicios básicos como Internet, la despensa, todo esto, ¿no? Pero, digamos que mi intención realmente nunca fue quedarme a trabajar ahí toda mi vida, siempre pensé que, después de cierto punto iba a decir: "Pues bueno, muchas gracias, ahí nos vemos", pero ya una vez dentro dije: "Pues si puedo tener como un tiempo más relax aquí adentro, ganando un poquito más dinero, pues lo voy a tomar", pero, pues ya viendo las condiciones que me pedían, la verdad es que un esfuerzo del ciento ciento 150%, 10 horas seguidas en la noche, para mí fue un poquito irreal, ¿no?, entonces ahí me di cuenta de por qué hay tanta, digamos, rotación de personal y por qué contratan tanta gente todo el tiempo.
Claro. Por supuesto, y esto que comentas es una situación bastante <sniffs> pues bastante estresante para aquella persona que, pues se aviente unos turnos así, ¿no?, como bien comentas, de 10 horas, dando más de lo que más de lo que te más de lo que te piden, eh, hasta cierto punto puede ser frustrante por el hecho de <sniffs> de lo abusivo, ¿no?, que puede llegar a sentirse estas condiciones que te pone <sniffs> que te pone esta empresa, ¿no?, eh, y cuéntame, ¿esto te ha afectado a ti de, no sé, en lo en lo mental?, este, ¿has tenido alguna alguna dificultad de salud?, ¿te ha afectado a lo mejor en lo <sniffs> en lo de tu casa, en lo familiar, en tu paz mental, en tu salud mental, emocional?, ¿has te has sentido afectado por esta situación?, y la otra pregunta que tengo para ti es, eh, mm, ahora que ya lo ves desde este lado, eh, ¿has pensado, buscado un otro trabajo, salirte?, ¿cuál es tu plan a corto y futuro cercano plazo?
Pues, digamos que en el primer rubro te puedo confirmar que que sí, o sea, me he visto afectado física y emocionalmente, este, en el sentido de que cuando llego a hacer mi turno, nada más estoy pensando: "Ay, este, faltan tanto tiempo, ya me quiero ir", estoy como como desesperado adentro, ¿sabes?, como que no nunca tengo una sensación de paz, mientras estoy realizando las tareas. Y y físicamente, eh, pues empecé como a notar ciertas, como cosas en mi cuerpo, digamos que, hace no mucho tuve la oportunidad de ir a un concierto y y dije: "Pues voy al concierto, me la voy a pasar chido, me la voy a pasar relax, no trabajo ni hoy ni mañana, entonces, pues órale, hay que darle". Y la verdad es que ya cuando estaba, digamos, la última banda del concierto ya no aguantaba estar parado, o sea, tanto pies como piernas la sentía que me iban a explotar en algún momento, y ahí fue cuando cuando pues, me di cuenta que esta este nuevo ritmo de vida pues, está mermando un poco mi salud, ¿no?, entonces, este, ahí fue cuando dije: "No, creo que tengo que buscar otras opciones, tengo que ver algo que, quizás me permita, no sentirme tan cansado todo el tiempo", porque, pues, viene, digamos, con los horarios que manejan ahí dentro.
Por supuesto, por supuesto, bastante frustrante, ha ha de de ser esta situación en la que ya se ve afectado, ¿no?, tu tu tu tiempo fuera de la empresa y que el hecho de de todo este tiempo que pasas dentro de la empresa, pues que ya esté afectando tus actividades cotidianas o incluso tus actividades que de que, recreativas recreativas, vaya. Mira, con todo esto que me cuentas, me gustaría sugerirte que pongas en una balanza, eh, los pros y las contras de este trabajo, que tú puedas determinar, eh, si vale la pena seguir, si no vale la pena seguir, hagas una lista y ahí lo pongas en una balanza y puedas tomar la decisión. En caso de que tú ya no no seas feliz, crees que te esté afectando de más toda esta situación de este trabajo, las horas y el trabajo nocturno, pues sí te sugeriría que quizá vayas analizando algunas otras opciones de empleo en las cuales no sean jornadas tan largas y que tengas, pues, un poquito más de tiempo de descanso, porque es importante que descanses, ya que, pues, es lo fundamental para poder estar, este, activos, ¿no?, para que el cuerpo pueda estar activo, entonces, yo te recomiendo que vayas viendo, no actúes por impulso, me refiero a que trata de conseguir algo antes de que te vaya. Un trabajo que tengas ya seguro o o un pro un proyecto, un prospecto seguro antes de que te vayas para que esto no recalque, ni recale en tu salud financiera. Por último, en caso de que te sientas muy muy muy mal o que sea muy agobiante, pues nunca está de más buscar, eh, la ayuda de un profesional, ya sea de algún médico para hacerte algún chequeo que todo se encuentre bien, o incluso algún psicólogo, algún terapeuta que te que te pueda ayudar a crear estrategias para para para poder lidiar con este tipo de de escenarios, ¿cómo ves?
Pues sí, yo yo creo que lo que más me llevo de de de este abanico de de opciones que me estás dando es que, no tome decisiones apresuradas, ¿no?, que quizás fue la lo que me me puso en esta situación. Y pues oye, muchísimas gracias, en verdad lo agradezco mucho, y de verdad, este, gracias por todo.